Oke, wah bener juga sih aku gak kepikiran ke sana sih, karena tadinya mikir ya udah makan apa aja gitu dan sebenernya sih kalau dibilang berlebihan banget, gak juga ya, maksudnya kadang-kadang aku beli tuh segelas boba, aku beli kan karena, mmm, lagi pengen craving manis gitu ya. Tapi itu gak kuhabisin sendiri, aku bagi. Jadi bisa di bisa dibilang segelas itu ya paling bertiga gitu kan, yang penting ada perasaan, mmm, tersampaikan aja gitu kan, tersalurkan gitu pengen makan boba yang gula aren gitu gitu kan. Nah itu juga gak gak berlebihan sih. Jadi menurut kamu jangan terlalu keras gitu ya, nggak papa ya untuk, mmm, weekend itu sekali-kali lah gitu ya, untuk makan makanan gitu asal dilengkapi ya, serat, karbonya dan lain-lain ya. Oh, ya ya ya.
Ah, oke. Ah, baik. Ah, oke. Betul. Iya betul banget, jadi gak teras gak terasa berdosa banget lah gitu ya, misalnya kamu terlalu banyak makan manisnya atau mungkin terlalu banyak, eee, makan karbo atau sesuatu yang berlemak gitu. Nah, melainkan kamu lebih baik menyeimbangkannya aja dan kalau misalnya nih, kamu ngerasa 1 hari di weekend itu, "Wah, aku udah makannya banyak banget," kamu jangan, eee, seolah-olah seperti bakal u hukum dirimu ya, misalnya kayak, "Ah, besok aku lebih giat lagi deh misalnya, eee, gak intermitten fasting deh, tapi aku puasa deh misalnya seharian, kan, eee, itu kan jauh lebih jendela makannya jauh lebih sedikit ya" gitu, atau mungkin, "Ah, besok aku, eee, olahraganya yang gila-gilaan banget lah" gitu. Nah itu sebenarnya tidak baik, jadi ketika memang kamu ngerasa, eee, kamu udah, eee, di weekend itu udah kalap banget, sebenarnya kamu yang perlu kamu lakukan adalah tetap kembali ke pola normal aja, jadi seolah-olah di weekend itu kayak gak ada kejadian sama sekali sehingga gak ada nih tuntutan ke dirimu untuk ngeforsir itu semua.
Mhm. Oke. Mhm. Mhm. Oke, berat ya? Heeh. Mhm. Oke.